Okay, okay, certo. Sì.
Che in quel caso e in realtà il vantaggio è che se sai usare bene le spezie riesci a sopperire a quella mancanza di grasso che chiaramente senti, però
Mh. Alla mancanza di soffritto, diciamo. <chuckles>
Sì, esatto, <chuckles> proprio lui manca, perché io l'ho fatto il chili con carne vero, partendo dal soffritto, non è lo stesso; però
Mh. Sì, eh. Eh, eh. <chuckles> Eh cer
però è qualcosa di piacevole in settimana, quindi mi faccio poi anche le mhmm, le piadine "light" tra virgolette, nel senso da mangiarci dentro il a il chili e quindi quello è un piatto che oggettivamente magari è non è non è grasso, però è molto molto piacevole da fare anche in settimana na
Mh-mh. Certo, certo, anche qualcosa di multietnico se vogliamo no?
Esatto, esatto. Poi un altro piatto che adesso sto sto riproponendo spesso sono anche le trippe.
Ah! Certo, buonissima la trippa, come la fa perché ognuno poi la fa a modo suo, come la fai tu?
Eh, guarda, ehm, ripeto, siam parlando di situazioni triste da: "Non ci posso mettere tanti oli grassi, perché, eh, sennò sarebbe molto più buona," ma non è ovviamente il risultato che sto cercando. <chuckles> Ehm, e quindi col col sugo di pomodoro tenze tendenzialmente in salsa.
Eh. Certo, certo, però s perdonami non Okay, trippa al sugo, trippa al sugo, però perdonami, ehm, non ti viene un po' da piangere poi, cioè, <smacks lips> ehm, non sei di quell'idea che una cosa o la fai vera o non la fai proprio?
Eh. Ma allora ti posso dire, ehm ma per me basta non chiamarla ricetta nello stesso modo. Nel senso, cioè, io non ti direi mai, ehm, faccio una carbonara se lo faccio con il prosciutto light e non ci posso mettere il rosso d'uovo perché è troppo grasso, cioè ti dico faccio una pasta.
Okay. <laughs> Okay. Okay, quindi non la chiami trippa alla fi cioè magari la chiami come la chiami se non la chiami trippa? <chuckles>
<chuckles> No vabbè trippa purtroppo è il nome è il nome della carne, quindi quello non lo posso togliere però però sono le trippe magre, chiamiamole dai. <giggles>
<chuckles> Magari la chiami trippa magra, sì, esatt trippa magra direi che ha il suo effetto. Ehm, anche se poi purtroppo non riesci ad eguagliare, ehm, il
<chuckles> <chuckles> No, no, no, no, ma non ci prova neanche. Ti posso dire, secondo me, ehm, sta lì un pochino il gioco, nel senso del se tu stai cercando lo stesso identico gusto della ricetta originale in quella un pochino rivisitata, allora stai sbagliando qualcosa. Perché non lo troverai mai, cioè è impensabile.
Mh. Okay. E certo.

Ehm, ma allora, parti dal presupposto che in generale usano molto meno l'olio d'oliva di noi nelle ricette, quindi magari, ehm, se lo fai con l'olio di semi piuttosto che col burro non lo stesso odore, cioè
Ah. Ah, quindi per loro lo standard non è l'olio d'oliva per cucinare?
No. No, anche perché ha un prezzo comunque che non è indifferente, si potrebbe dire qua, quindi lo usano sì ma non quanto noi chiaramente.
Ah. E cosa usano, diciamo, come olio primario per per per cucinare, per condire?
Ehm, guarda, per cucinare loro si usano un pochino d'olio d'oliva, come ti dicevo, ma spesso e volentieri è tagliato. quell'olio che è un po' misto, olive a semi magari tragiche.
Ah. Ah, okay. Che è una porcheria, fondamental cioè passami il termine, e non
Sì. Sì, sì, no, però è chia chiaramente rende l'idea. Ehm, no, no, no assolutamente quello. Ehm, quindi, a quel punto cioè o preferisco avere l'olio di semi oppure prendo quello d'oliva e faccio un investimento un po' più grande, però quelle vie di mezzo evitiamole per piacere.
Eh, certo, sì. Assolutamente, assolutamen Poi in realtà l'olio di semi in sé è abbastanza sano, no, ehm, ci sono degli oli di semi che
<chuckles> Sì, ma non è quello il problema di per sé, è che lo il profumo del soffritto cioè, prevede che tu usi l'olio extravergine sennò non ce l'ha.
Eh. Eh, certo. Di cosa stiamo parlando sennò scusami. <chuckles> Ehm, allora, però ho bisogno di farti subito delle domande inerenti al al soffritto, perché come ben sai, ehm, ognuno poi lo fa un po' a modo suo. Ci sono soffritti diversi anche in base al piatto che stai facendo. Ehm, la prima cosa che ti voglio chiedere è aglio o cipolla?
<chuckles> Cioè dai, non c'è competizione, no? <chuckles> Vai. Chiaro.